Sim, daí você é complicado, né. Porque assim, ou você, hã, se esforça para então fazer academia mesmo normal, ou você não vai voltar a treinar, você tem essa noção, né.
Pois é, exatamente, né. Esse é o problema. E aí eu começo a a meio que ficar naquela cobrança, sabe. Pô, não tô treinando. Não tô treinando, eu não posso comer mais. Porque eu não tô treinando, eu não tô gastando aquelas calorias que eu deveria tá gastando. E aí se eu co E
Uhum. Sim. Uhum. Sim, aham. E aí, uma coisa uma coisa leva à outra, mas o que você não pode fazer é ter essa visão de: "Ah, não, eu já tô com 40 e então eu vou comer, viver os prazeres da alimentação e me entregar nisso", porque dep porque vai chegar um dia que você vai se olhar se você deixar isso virar rotina e hábito, porque geralmente são os nossos hábitos que definem como como a gente é em todos os sentidos, vai chegar um dia que você vai acordar, você vai olhar no espelho e você vai falar: "Por que que eu me permiti chegar aqui?"
Aha É, sim, é verdade. É isso isso é que é que é a questão, assim, aquele negócio todo, eu como uma coisinha e tipo espero um pouquinho, vou no espelho e falo: "Ó, ainda não, inda eu ainda tô bem". <laughs> Aham.
Uhum. É, isso, mas não é não é o que tem de acontecer, né, porque de caloria em caloria, realmente, a gente vai se perdendo. Então tenta encontrar um uma forma, nem que você f nem que você coloque pra si fazer 40 minutos de musculação por dia, por mais chato que seja, deixa para você ouvir suas músicas favoritas naquela hora, sabe.
Aham. Aham. Sim, pois é, eu já pensei nisso, tipo, vou me obrigar, tal, vou me, me condicionar, porque também é muito condicionante, né. Vou condicionar para fazer isso num horário certo e tal. Eh, mas, eh, puxa, muito obrigada pela conversa e pelo con pelo conselho.
Uhum, sim. Uhum. Obrigado você <chuckles> por confiar seu assunto a mim e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.